No la vi en el cine, pero la vi en mi casa, todavía en los famosos VHS. Ahí recuerdo que yo tenía mi película de "Jurassic Park", así la 1. la primerita. Entonces, esa película yo recuerdo haberla visto y fue como: wao, se ve increíble. Y es que ver los dinosaurios Y es muy curioso porque mi mamá me decía: "No, es que tú con los dinosaurios te emocionabas y te reías. Siempre estabas así: 'Mira, mamá, mira, mira'". Y es muy gracioso porque hasta la fecha dice: "Te sigues emocionando como cuando estabas chico". Dice: "Ves esa película y estás: 'Oye, mamá, mira, mira, mira, mira'". Y es así de Es gracioso porque realmente le generé como mucho aprecio a esa película y te puedo decir que las he visto, no tienes idea cuántas veces he visto las primeras 3 Sí, no, eh, horrible, así muchísimas. Y es muy curioso porque cuando sale la nueva, el nuevo avance, ¿no?, de las de "Jurassic World", pues yo estaba así de, no, no, ¿cómo crees? De nuevo, todo emocionado, ¿no? Mi corazón de niño bien feliz porque iban a salir de nuevo sus películas. Y resulta que la primera me gusta bastante. Digo: "Oye, está bastante buena, está padre que haya metido más tecnología, todavía pues conserva más o menos algo de la primera". También noté que era como más, este, más familiar, ¿no? Ya no tan violenta como las otras, que sí estaban bien sangrientas y todo. Enton Sí, no, un gran cambio, pero aun así dije com tuve como esa ilusión, ¿no?, de, guau, qué bonito y todo bien padre, ¿no? Pero pues, ¿qué pasa? Ajá, dime.
Claro. Ujú. Sí, exacto. Infinidad de veces. Ujú. Claro, años después te emocionas. Exacto. Ujú. Sí, exacto, también, gran cambio. Claro. No, quería preguntarte, por ejemplo, tú que Ahorita que me estás diciendo que te gustó mucho por el tema de los dinosaurios.
Claro, claro, dime.
¿Cómo comparas o qué re? ¿Qué te gustó más?, más bien. ¿Estas películas nuevas con, eh, más avances tecnológicos o por ejemplo, las pasadas? ¿Cuál crees tú que sigue siendo mejor?